Hmm, okey. Well, ako kasi ay, ah, tubong Ilocos Norte, oo. Bale, 1 akong Ilocano. At ah, dahil nga nagtratrabaho na ako ngayon, malayo doon, ah, nan nakabase na ako dito sa Bulacan, ganyan. A at nakikitira dito sa aking mga kamag-anak dito, ay namimiss ko rin talaga yung taste of home na sinasabi nila. At ilan nga sa mga talagang nagke-crave ako at naglalaway kapag naiisip ko talaga, alam mo yung halabos na talangka?
Oh, talangka. Okey, okey. Na napi-picture ko actually. Alam ko halabos, oo.
Ganun. Oo. Oo. Mhm. So yun. Tapos native na ano, native na tinolang manok, ganyan. <tsk> Ah, papaitan, crispy na dinuguan. Ah, ano pa ba? La laing na may daing. Tapos, nilagang pata ng baboy. <giggles> Yo-'on yung mga ano yung mga talagang, kapag naiisip ko, naisip ko yung, ah, bahay ga 'tsaka yung ano siyempre, Ilocos Empanada. Yun yung favorite ko talaga na ano, na meryenda 'pag nandoon ako.
O, ano ba yan? Wow. Oh. Mm, hmm. Ah, oo, oo. Alam mo, nakaka-relate ako sa'yo. Ganyan din talaga yung pakiramdam. Minsan, mamimiss mo natin talaga yung mga pagkain na alam mo yun, nakasanayan natin sa ating lugar, lalong-lalo na sa ating pamilya. Nakakatuwa naman yung ano, crisping dinuguan. Naku, gusto kong ma-try yan, mahilig kasi ako sa dinuguan eh. Eh ayan, kumbaga ano ba naalala mo sa mga pagkain na yan, siyempre nandiyan yung mga kasama mo yung mga pamilya mo, 'di ba? Ano ba yung naalala mo, kailan ba yung last na alam mo yun, salu-salo niyo?
Mm. Yes. Mm. Mm. Mm, yes, oo. Mm.